อืม ค่ะ อันนี้นะคะอยากจะรู้ค่ะว่า อ่า อาการหงุดหงิดของคุณเองเนี่ยนะคะ เกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนคะ เกือบทุกวันเลยไหมคะ?
อือฮึ ช่วงนี้เหรอคะ? ช่วงเนี้ยเกือบทุกวันเลยอะค่ะ อืม แบบเห็นอะไรก็เหมือนกับไม่ ไม่ถูกหูถูกตา ขวางหูขวางตาไปเสียหมดไง บ้านรก เอ่อ เห็นแมวก็หงุดหงิด เห็น เด็ก ก็หงุดหงิด <chuckles>
อืม ค่ะ อ๋อ เข้า ใจเลยค่ะ อืม แล้วอย่างงี้ค่ะ ตอนที่คุณแบบบอก "เฮ้ย ไปเผลอ ดุ" นะคะ หงุดหงิดใส่ลูก ๆ อะค่ะ ใส่เด็ก ๆ อะค่ะ คือ ตอนนั้นน่ะค่ะ มันเกิดอะไรขึ้นคะ? พอที่จะมีเหตุการณ์น่ะค่ะ หรือว่าคำพูดอะไรที่เป็นตัวกระตุ้นไหมคะ?
ใช่ค่ะ ก็